Iya, jadi ini asramanya kepisah, Kak, cewek cowok kan. Tapi di kelas masih 1 kelas cewek cowoknya. Nah iya, terus jadi rada susah. Terus, bener-bener, Kak, malam-malam itu ya, <chuckles> ada ada yang nggak tahu nadanya ada yang nggak tahu nadanya. Jadi malam-malam itu sebenarnya peraturan asrama tuh kayak nggak boleh berisik banget kan kalau udah doa, udah kumpul buat doa malam-malam itu. Jadi, <chuckles> banyak yang nggak tahu iramanya. Jadi ada beberapa orang yang tahu irama dan, eee, nadanya, mereka tuh kayak ngerekam ngerekam suara mereka sendiri gitu loh buat dibagiin sekelas. <chuckles> Iya, terus kayak rada hmm, rada rada ribet sih ya karena ada pembina asramanya tadi itu, terus kayak orang udah pada, eee, senyap gitu kan. Nah, terus besok paginya ya udah tuh yang cowok yang nggak hafal ya, ya lip sync gitu kan. <chuckles> Ceritanya lip sync di balik suara temen-temennya kayak gitu, Kak. Nah, mungkin yang mhm, yang lebih apa ya, berasa di sini tuh karena setelah itu, ada salah satu temen cowok kami itu yang aktif banget, Kak, dalam pembuatan puisi ini pun aktif, meninggal, Kak. <cries>
Oke, iya iya. Heeh, gimana? Iya, kenapa mereka? Oh, pakai suaranya sendiri? Iya. Kreatif juga ya. Mhm. Oh, kayak gitu. Waduh, kasihan banget nggak ya, nggak nggak ini pada saat itu maksudnya meninggal?
Eee, itu tuh ceritanya terakhir kali aku ketemu si ini, Kak, eh, namanya, eee eee, Hero ya, namanya Hero. Dia itu emang bener-bener, eee, ngomong ke cewek enak, ngomong ke cowok enak dia tuh, apa ya, bukan tipe cowok yang nakal gitu ya, baik banget baik banget. Dia misalnya ada acara gitu ya, dia tuh sering mengajukan diri gitu loh. Misalnya upacara gitu kan, terus dia mengajukan diri jadi, eee, apa, pemimpin upacaranya gitu kan.
Iya. Baik gitu ya, heeh.

Kehilangan ya, Kak, ya?
Iya. Mhm, sampai kayak, si ibunya dari almarhum ini, eee, setiap acara walaupun memang anaknya nggak ada lagi, tetep diundang gitu. Setiap acara apa pun, sampai wisuda pun, ibunya pun masih diundang gitu. Kalau ada orang-orang, yang misalnya, eee, ngunjungin sekolah gitu ya. Kan makamnya deket sekolah tuh, eee, setelah lulus ini bahkan kayak, kalau mereka mampir ke sekolah selalu, eee, mampir ke makamnya si Hero ini kan, mhm, memang mhm.
Kan i Iya. Makamnya juga? Ini bisa sampai sekarang masih, kalau reuni-reuni juga, masih ke sekolah itu, kumpul.
Iya, Kak, heeh, walaupun, eee, apa ya, 2, 3 orang gitu ya, pastilah ada yang inisiatif, "Ayok kita ke," eee, "makamlah, ngunjungin gitu kan, ngedoain." Karena, ah, memang, dia tuh karena inklusif gitu loh, Kak, jadi dia nggak cuma di 1 kelompok doang gitu, atau nggak cuma cewek doang, nggak cuma cowok doang yang dia deket, tapi, ke semua orang, bahkan adek kelas pun, eee, dia deket gitu loh, Kak. Jadi nempelnya lagunya ke situ.
Iya. Tapi ini emosinya jadi gimana Kak, lebis lebih sedih gitu ya, a e e kaget juga pada saat itu ya, emosinya teman-teman sekelas? Kakak gimana emosinya jadinya lebih
Mhm. Iya.